孤立を感じた経験はありますか？
あ、孤立はですね、ま、割と最近っちゃ最近なんですけど。ちょっと、今、えっと、もうすぐ2歳になる子供がいるんですけど、まあ、そのそうなんです、大変な時期なんですけど、まあ、その、子育てをする中で、ちょっと、ま、孤立というか、孤独だなみたいに感じた時はありましたね。
はい。 あ、はい。大変な時期で、はい。 それはあれですか、その、職場ぐなのか、がそういう自分のプライベートの生活でってことですかね？
ええと、プライベートですかね、どっちかというと。なんか職場は、えっと、仕事してたんですけど、ま、子供を産んですぐに復しゅうぐ職っていうのかな、ま、仕事戻ったんですけど、もう完全に家で仕事してオッケーだし、自分のできる時間で何時間やってもいいっていう、すっごい緩い条件で戻らせてくれたんですよ。そうなんです。
はい。 あ、なるほど。 ええ、めちゃめちゃいいですね。ちょ、柔軟性がある環境だったんですね。
そうですね。割となんか、私のマネージャーがすごく、ま、そういう柔軟性のある人で、もう、ん、あの、大変だろうから戻ってくるんだったら、もう、ほんとにそういう自由な感じで、出来る時だけやってくれればいいよ、みたいな言ってくれたので、ま、結構仕事はやりやすいというか、ま、そんなに気にならず、続けられたんですけど。
はいはい。 はい。で、それで、その、いっちばん最初に孤立を感じて、その、気づいたきっかけとかありました？
えっと、気づいたきっかけは、まあ、もうちょっと子供が大きくなって、公園とかで遊び始めた時に、まあ、周りにも、こう、いっぱい子供を連れてきてる家族がいるじゃないですか。
はい。 はいはい。そうですね、はい。
うん、で、ま、そういう家族とかを見てると、結構、おじいちゃんおばあちゃんが、孫を連れて来てるみたいなところが多いことに気づいたんですね。
ほ、なるほど、はいはい。
はい。で、ん、ま、あんまり、こう、ママとかパパが連れてきてるみたいな人、ま、いるっちゃいるんですけど、あんまりいなくって。で、なんか、それを見た時に、ふと「あ、あそこの家庭は、おじいちゃんおばあちゃんに、こう、すぐ頼れることができる環境なんだ」っていうのに気づいて。
はい。
で、私は、えっと、今、ちょっと海外に住んでるんですけど、まあはい。なので、親は私の自分の親は日本にいて、全然、その、すぐ頼れる距離にはいないんですね。う <chuckles>
おお、そうなんすね、はい。 いや。 それ、かいもうその時点で、だいぶ孤立を感じますよね。で、海外ちなみに、よろしければ、その、どの地域というか？
そうなんです。 えっと、アメリカのカリフォルニア州です。
ええ、はあ、なるほど。はいはいはい。
はい。
なんか、その、でも、日本人のコミュニティとかもあるんじゃないですかね？ロサンゼルスとかであれば。
えっと、そうなんです。結構、日本人とか、ま、アジア人がすごく多いコミュニティに住んでて、で、実は仕事場も、日本人がものすごくいっぱい働いてる会社だったんですね。
はい。 ああ、日系ですかね？
日系ま、日系でなのかな、日系って言うんだと思うんですけど、まんち もう、ほぼほぼ、みんな日本人みたいなところなので、ま、コミュニティとしては、日本人多かったんですけど、まあ、その、こど孤立を感じてしまうようになったきっかけというのが、そこのコミュニティま、地域から、今年の初めに引っ越したんですよ。
はい。 はい。 あ、はい、はい。
で、ま、ちょっと、元いた場所から、結構、遠くの方に引っ越してきたら、もう、ほんとに、全然、環境の違う地域で、まあ、日本人どころか、むしろ、アジア人も全然いないみたいな地域で。
ああ、ちょっといアウェイな感じありますよね。なんかそこそこで差別とかなければいいですけど、はい。
そうなんです。差別は今のところ受けてはないですけど、まあちょっと、日本人がいっぱいいた、まあ治安のいい、なんかこう、暖かな穏やかな雰囲気に、ちょっとまあ慣れちゃってたので、そこから引っ越してくるとなんかこう、ああ、やっぱり雰囲気違うなみたいのを感じちゃって、まあ、引っ越して来たので、元いた場所にいた友達とかも離れちゃって、もう親もいない上に、友達も近くにいないっていう状況になってしまって、で、プラス、新しい環境っていうので、ちょっとその引っ越したすぐの時に、結構、孤独でしたね。
はい。 ああ、そう。はいはい。 あ、だから全部最初から、一からのスタートを、や切らなきゃいけなかったのと、で、まあ、まあ、それ、まあ、え英語とかはだだから問題ない感じですなんですかね？はい。
英語はまあ、普段の会話、ま、その公園にいるママたちと会話するぐらいだったら全然大丈夫ではあるんですけど。
まあ、それだったらちょっときついですよね。だから友達やっぱその、ローカルというか、まあ、日本人でもいいんですけど、その、ネイティブの友達を作ることもすごい大事かな、なんかその、サポートをもらえたりとか、アドバイスっていう部分で安心感があるので、だからそこに対してのなんか行動とか、なんか相談したりとか助けっていうか、自分でなんか行動はされました？
はい。 うんうん。 そうですね。 えっと、最近になって、ま、公園ももう、ほぼほぼ毎日同じ公園に通うようにして、なんかこう、なんとなく顔見知りができるように、こう、なんか自分でも計画して、同じ時間帯で毎日行って、ってやってると、ま、子供もなんとなくいつも遊ぶ子みたいなのがこうはい、友達みたいのがちょっとできてきたので、まあ、友達こう子供同士が友達になると、自然と親同士も喋るようになるので、最近はまあ、ちょっと、何人かそういう喋る人たちみたいなママたちはできて、まあ、そういうママたちも、なんか仲良くなるきっかけみたいなのが、割と同じような境遇の人も何人かいて。
はい。 はいはい。 友達というかはい、できますよね、はい。 はいはい。 ああ、なるほど、はい、はい。
はい、なんか家族が全然近くにいなくって、まあ、友達もそんなにいないし、子供も一人っ子で兄弟と遊ばせることもできないし、おじいちゃんおばあちゃんの手助けもないしみたいな、ちょっと同じような境遇の人が何人かいたので、なんか自然とそういう人たちとは、なんかこう、なんとなく一緒に行動するようになって、ちょっと近づきましたね。
なるほど。で、なんか、まあ、ロサンゼルスとかカリフォルニアとかですと、多分、あれじゃないですか。その、皆さん、だから、なんか、「Hi」っていう、歩いてて声をかけられるとか、そういう、なんか、フラットな環境っていうんですか、みんな、カジュアルな感じとかはないんですか？
うんうん。 そうですね、カジュアルは、割とカジュアルだと思います。結構、公園行くまでの道でも、なんか、ちょっとした学校みたいな、なんか、子供のそういう施設を、ちょっと通るんですけど、なんか、いつも通ってるので、そこにいるセキュリティのおじさんが、こう、毎朝声かけてくれるようになったりとか、なんか、そういう感じで、お店とかも、もう、いつも行くスーパーマーケットが決まってたりするので、なんとなく、そういうところで、はい、いつも行くと、ななんとなく声かけてくれるみたいなことは、最近になって、ちょっと出てきましたね。
はい。 ああ、なるほど。はいはいはいはいはい。 声かけてくれたり。はい。 ああ、なるほど。で、それで、なんか、雑談で、あの、ま、距離が近くなったりとか、ま、そういったところが、なんか、コツとかも、やっぱあるあるんですかね？なんか1回話してみて、あの、距離、なんですか、そういうので、はい。
ああ。 どうですかね。なんか、私も、そんなに、まあ、まず、そもそも、自分の、まあ、母国語じゃないので、なんか、そういう、話のテクニックとかは、あんまり、上手く使えてないんですけど、まあ、なんとなく、その、自分が、この地域の出身ではなくって、親の助けもないとか、まあ、まだ、この地域にも慣れてない、みたいな話をすることによって、結構、こう、助けてくれるママ達とかもいるので、「あ、じゃあ、この近くのいいところを教えるよ」とか、なんか、「じゃあ、公園でいたら一緒に遊ぼうね」みたいな、言ってくれることはあるので、なんか、そこは、こう、なんか、変に強がらないで、もう、あの、私は今、寂しいですアピールみたいのは、なんか、こう、頑張ってするようにしてます。
はい。 ああ、なるほど、はい。 そうですね、なんか、自分で飲み込まないで、なんか、感情をそのまま表した方が、ま、いいのかなっていう風に感じましたね。あと、ど
そうですね。なんか、そうかなと、私も信じてます。
はい。文化的な背景とかどうですか？例えば空気読むとか、あと、ま、飲みニケーションとか
うーん。
も、そちらでもあったりはするんですか？その、なんていう、ま、逆に日系の日系っていうか、日本人が多い環境であれば、その、ま、飲みニケーションだったりもあるかもしれないし、なんか、向こうの独自の文化とか、なんか、そういうの、なんか、ありました？
はいはい。 はい。 どうですかね、なんか、飲みニケーションとかは、ま、働いてる人たちとかは、結構、あると思うんですけど、今、私、もう、仕事離れちゃってて、仕事してないで専業主婦で、子育てしてるので。どうですかね、あんまり、なんか、そういうコミュニケーションは、もう、ほんとに、公園で会うママ達と話すだけがメインで、まあ、あんまり、そうですね、ないかな。で、日本の文化と比べても、どうですかね、日本も、専業主婦やってるママの情報とか、私、あんまり、もらってないですけど、もしかしたら、日本でも、まあ、何ですかね、専業主婦で、ママだけやっててっていう人は、同じような環境なのかなとも、ちょっと予想はしてますけど。
ああ、はい。 おお、はい。 はい。 ああ、そうですね。で、今でしたら、その SNS があるので、なんかそこでコミュニティとか入ったりとか、なんかその友達とか作ったりとか、なんかその情報を集めるとかっていうのはされてないんですか？
ああ。 そうですね、今自分では、そういうのアクティブにやってないですけど、確かにでも、あの、ぎょ病院で、子供を産んだすぐの時に、病院の人たちからそういう案内みたいのはありましたね。
はい。 あ、そういうサービスやられてうん、はい。
うん。 なんか、はい、SNS ではないですけど、なんか病院についてるカフェで、なんかこの時間、この、なんか年齢層の子供がいるグループ集まって、もうみんなすごいラフに集まってお話しして、お茶飲んで、なんか、す育児の相談してますとか、なんかそういう
ええ。 ああ、なんかポークプー
あ、そう、そうですそうです。
なんかそういう、運んで話すような、なんか映画とかであるような、よく、あれですかね、ちょっとした雑談みたいな、はい。
うん、みたいな感じですかね。もう子供を一緒に連れてきて、ママたちは集まって情報交換するみたいな、なんか孤独を感じないでね、みたいな感じで、なんかそういう案内は確かにありましたね。あったけど、でも、い行かなかったです、私。なぜか。
あ、行かなかったんすか？なんかそれはちょっとめんどくさいというか。<laughs>
なんででね、まあ、なんかこど子供を産んですぐだった時は、確かに、まあ、ちょっとめんどくさいなって思ったのもあるし、何ですかね、なんかこう、親自分の親にも頼れない環境で、多分ちょっとこう変に、なんだろう、強がってるじゃないですけど、うん、みたいのがもしかしたら、あったのかもしれないですね。私はこんなのに頼らないでもやっていけるみたいな、変なプライドがあったのかもしれないです。
はい。 ああ、はい。 プロプライドみたいな、はい。 なるほど、はいはい。まあ、今もじゃあ、とりあえず一応その公園に通い続けて、で、まあ、大変な時期だと思うんですけど、あの、まあ、なんか新しいアクションを起こそうかなとか、なんか、そういうプランはありますか？
<chuckles> うーん、そうですね、なんか最近ちらっと思い始めて、ちょっと始めてるのが、なんかコミュニティにある図書館とかで、結構毎週、なんだろう、読み聞かせみたいなのをやってて、ま、それに行くと大体、同じような年齢の子供たちがいて、で、あの、まあ、連れてきてる人、ママなのか、パパなのか、おじいちゃん、おばあちゃんか、分かんないですけど、大人の人たちも、こうグループでいて、まあ、同じ時間に集まって、絵本をみんなで読んで、ちょっと遊んでみたいなのをやってるので、そういうのにも連れていくと、また公園とは違った出会いもあるかなと思うので、ちょっとそっちも展開していってみようかなって思ってます。
ああ、はいはいはい。 はい。 確かにそうですよね。 またなんか、子供をきっかけで仲良くなるっていうのがなんか、重要なのかなって今感じましたね、要は、あ、自分からい
そうでなんかもう今それしか考えられないですね、結構。<laughs>
はい。<chuckles> そうですよね。子供を利用するっていうのはおかしいですけど、子供が自然的になんか遊び始めて、それでなんか「あ、初めまして、ああ、どこのどこに住んでるんですか？」みたいな、感じできっかけになるのかなと思いましたね。
あ、うんうん。 うんうん。 そうですね、ほんと子供を利用して、なんとか自分の孤独を <chuckles> 紛らわしてる感じです、ほんとに。
なるほど。なるほだ、ま、でもその、おじいちゃんおばあちゃんが多いっていうのは、やっぱ共働きの人が多いのかなと思ったんですけど、それは
なあ、そうですね。
それで多分近いとこに、さらにおじいちゃんおばあちゃんが住まれてて、サポートもらえる環境のその、家庭が多いのかなっていう、はい。
そうですね。なんか結構今もうアメリカは、あの、両親ともパパもママも共働きが当たり前で、働かないともうやっていけないぐらいの価格高騰なので、そうですね。
ああ。いはい。物価とかもそうですよね。ま、日本も、物価上がってるけど、結局それはぜんま、世界で同じように上がってて、一人で働くって多分、家も、あの、払えなかったりとか、ありそうですね、はい。
うん、ふんふん。 そうなんです。もう家賃も払えないし、もうご飯もぎりぎりだしみたいな状況なので、もう結構、今ほんとにその、近くにおじいちゃんおばあちゃんがいて、子育ての助けをしてくれないと、子供は持てないよね、みたいなのが結構普通になっちゃってるので、ま、そういうのが原因で、もう共働きの家が多くって、おじいちゃんおばあちゃんのサポートが強い家庭が多いみたいですね。
はいはい。 ま、あとは、ベビーシッターとかも盛んじゃないんですか？どどうなんすか、その辺は？
あ、ベビーシッターの人もいますけど、ものすごい高いみたいですね。
あ、そうなんすか。なんか選べるんじゃないんですか？そのランクとか。
あ、多分結構値段も色々あると思いますけど。まあ、ベビーシッター雇うにしても、結構共働きで、しっかり稼がないと難しいみたいですね。
ああ、そっか。 で、頻繁に頼みますもね。それは厳しいかもしれないすね。
そう、そうですね、そうですね。
なるほど。それきいてる
ま、なので、私は今のところ専業主婦で頑張ってますけど。
ま、会社がその、柔軟な働き方できてるんであれば、まだ救いですけどね、はい。
そうですね、ま、会社はまた戻ってもいいですけど 何か機会があれば。
はい。あの、お話いただけて良かったです。楽しかったです。またはい、機会があれば、はい、またよろしくお願いいたします。
はい、いえいえ、聞いていただいてありがとうございました。 はい、是非お願いします。ありがとうございました。
はい、失礼いたします。